Ah, okey okey. So parang iyon ah, work related yun o talagang pinili niyo lang na kayong magkakasama dun sa group chat n'yo na yun?
Ay, hindi siya work related talagang kung baga matagal na nga sila dun eh, ako in-add lang nila recently, kasi nga ano ako eh, parang
Mm. So, group pro of friends n'yo yun sa work mo, parang gano'n? Ah, okey okey okey. So, parang hindi kayo nag-a-accept ng ah, random kasi siyempre hindi naman yun ah, work related talagang ah, barkada talaga yan, parang kaibigan. Pero doon sa iisang kumpanya, tama ba?
Oo, oo. Tama. Oo. Oo, tama.
Ah okey, magaling. Da kaya pala ano pero may group chat din kayo ng mga work workmate talaga, yung a work related talaga?
Ay, oo meron naman na parang lahat kami, pero sa ano yun, sa parang, sa GC na provided ng company, sa teams naman yun, kung baga gano'n iba iba yun, sa'min kasi more on kahalo na kasi yung personal, pati yung mga bagay na hindi naman namin mashi-share sa company na hindi rin dapat i-share ganyan, kami-kami na lang gano'n.
Mm. Ah, oo, oo. Mm. Totoo, totoo naman. Hmm, totoo, totoo. Pero dun nag bibiruan din kayo o hindi na talaga?
Do'n sa GC sa office? Maloko rin, pero pil ano pigil yun, may may may control yun doon sa part na yun.
Oo. Pili na? Oo, pili? Oo, oo. Medyo ano yun, filterize yun, yung mga biro-biro niyo do'n. Tsaka saka malamang, sa malamang andodon minsan yung mga pinag-uusapan niyo dun sa kabilang GC, tama ba?
Oo. Oo. <laughs> Oo, tapos pag magse-send pa yan ng mga screenshot, "Uy sabi ni ganito." <laughs> Tapos matatawa kami.
Buti hindi kayo nalilito? Baka mamaya may pagkakataon na nase-send niyo dun sa unang GC, tapos hindi niyo pala GC, hindi oo, nakakatakot, 'no?
Ay, hindi naman. Kasi teams yon. Teams yon, messenger kami. One time nga may nangyari. Naka-connect, naka-meeting kami kasing lahat, tapos nag-u nag-uusap kami sa Messenger, eh, di nag parang may nasabi yung isa naming kasamahan. Eh, masama naman talaga ugali nito yung kasamahan ko, na-unmute siya tapos sabi niya, narinig yung sinabi niya, sabi niya, "Eh masama naman talaga ugali ni ganito." <laughs> Oo, na-unmute siya dun sa ano, sa meeting sa office.
Ah, okey okey. Okey okey. Oo, oo. Oo. Ah, totoo ba? Ang awkward nun. Anong nangyari?

Oo, totoo minsan kahit wala nang ka-kwenta-kwenta talaga eh, pinag-uusapan niyo, talagang, um, 'yong company niyo parang masaya lang, eh. Kasi alam mo 'yon, nandu-do'n 'yong tawanan, hindi ka masyadong, ah, alam mo 'yon, ah, nabo-boring. Kasi alam mo mga kalog, eh, mga talagang, ah, random din talaga 'yong mga, ah, friendship mo, eh, di ba. So um, ikaw ba mad ano ba madalas 'yong, ah, pinag-uusapan o pinagchi-chikahan na talagang inaabot kayo ng ilang oras para lang, alam mo 'yon. Minsan minsan 'di mo napapansin 'yong oras eh, parang nasasayang mo na dahil sa ganitong, ah, aktibidad niyo?
Oo. Oo. Oo. Hindi, minsan talaga alam mo random lang. 'Yong parang nagkukulitan lang tapos biglang lalalim 'yong kulitan niyo, ganon. Kasi halo kami eh, may boys, may girls, ano kami, pito kami do'n sa GC. Tapos alam mo 'yon, parang wala kaming matinong napag-uusapan. Pero minsan din kasi 'yong mga pagkakataon na about work, ganyan. Kunwari may may isa do'n na parang medyo pangit 'yong ano, ugali, napapag-uusapan din. Pero, hindi gano'n kalalim. Kumbaga, parang ma-share lang namin ta's after no'n wala na. Pero mas alam mo mas tumatagal kami do'n sa mga kalokohan. 'Yong mga joke ganyan, 'yong mga sasakyan no'ng isa hanggang sa parang lumalim na ganyan. Oo, kasi ano siya eh, parang magaan lang siya. 'Yong parang kahit papano nagkakaroon ka ng komit ng connection with other people kahit nagwo-work ka lang at home. Kasi sa tagal ko ng nagtatrabaho sa remotely, ngayon lang ako nagkaroon ng talagang friends na virtual, oo, nakatrabaho.
Oo. Pinag-uusapan niya. Oo. Mm. Oo, oo. Oo, oo. Friend na ke Talagang attach talaga kayo sa isa't-isa, gano'n.
Oo, sobra ta's katulad niyan parating 'yong year-end party namin, nag-uusap-usap kami, ano bang isusuot niyo? Ganyan. Ta's nagse-sendan pa kami ng mga link ganyan.
Mm, mm. Oo, oo. Ang cute naman. Para lang kayong magkakapatid na a alam mo 'yon, hmm, kahit na ah ah, alam mo 'yon. Kahit na sabihin natin na medyo nakakaubos ng oras, ah, pero pa ang genuine lang na nakakapag-usap kayo ng mga, ah, ganitong bagay, 'no? Para kayong, um, hindi in para kayong sobrang closeness niyo, 'di ba? Um, may mga pagkakataon ba na ano, 'yong ano ba 'yong, yay, nakakaubos din ng oras 'yong 'pag sa ano emotional. Halimbawa, ah, may isa sa inyo na nagsasabi ng, ah, nararamdaman niya na mabigat or nasasaktan siya or ah, may mga pinagdadaanan siya. Minsan ba may mga ganitong pagkakataon kayo, ah, na napag-uusapan at, ah, nap naishi-share, ah, para alam mo 'yon, malaman 'yong thoughts at ah, ma makapagpayo din ng maganda-ganda sa 'pag ganitong ah, sitwasyon?
Mhm. Oo. Oo. Oo. Mm.

Ala, alam mo hindi namin ako hindi ko malaman, parang nag-panic kaming lahat. Kasi gusto ko siyang i-mute, 'di ko siya na-mute agad. Tapos tapos sabi, "Ano 'yon? Ano 'yon?" gumanon 'yong mga ka-office-mates namin. Puro mga Pilipino naman kasi remote employee namin. Sabi ko tapos hindi ako nag buti buti 'yong mukha ko sa GC, do'n sa meeting hindi nag hindi nagbago, hindi ako natawa, hindi ako na parang <gasps> na lu a gulat talaga ako. Tapos parang ang daming nag-chat sa'kin, s "Ano 'yon, anong sabi ni ano?" Sabi ko, "Hindi ko narinig. Gano'n talaga ako, hindi ko talaga narinig, promise hindi ko narinig 'yong pangalan pero ang narinig ko kasi. Masama naman talaga ugali ni ganito pero 'yong pangalan na binanggit niya hindi malinaw sa'kin." Oo, pero alam ko kung sino. <laughs> Pero hindi ko talaga narinig. Tapos parang ang dami ng nagsabi, sabi, "Uy, ikaw 'yon." Pina sinasabi nila 'yong tao na 'yon." Sabing gano'n. Tapos, <gasps> buti na lang nag-subside hindi na siya parang umabot pa Friday kasi siya nangyari, eh. So, hindi na parang hindi na siya na brought up ng Monday. Parang nagtawanan lang sabi na lang no'ng no'ng nag-unmute, sabi niya, "Ay, ano po 'yon, ah, may kausap po ako dito sa bahay," sabi niya.
Mm mm. Oo oo. Medyo malabo. Oo oo. Pero ikaw alam mo? Oo. Oo oo. <laughs> Nakakaano 'no, nakaka-awkward 'yon, 'no, no'ng parang, um, hindi mo alam kung anong gagawin mo matataranta ka ba o ma
Oo, nataranta.
Talaga, eh, pero ano anong sabi mo do'n sa nagsabi?
Wala, hindi ako nag nag-react. Kunyari lang hindi kumbaga, hindi naman siya para palakihin pa, nakikitawa na lang ako, ganyan.
Ah, okey. Hmm. Ah, totoo naman, tama. Totoo totoo totoo naman. Uy, alam mo maraming salamat, ha, na natuwa ko talagang nakakaaliw 'yong mga kwentuhan na, ah, i-shinare mo sa atin ngayong araw na 'to.

Okey lang samin, kasi dumarating kami sa point magse-send pa yan ng mga picture namin kasi minsan nasa meeting kami di ba? Kunyari nakataas kun nung nakaraan nga nakataas pa yung kamay ko sabi nila, "Parang hindi ka na parang wala ka sa meeting ate para ka naghihintay ng tagay" sabi nila sakin alam mo yun yung parang mga ganong ano yung isa nangumunguya pipikturan nila sa "Ano masarap?" Oo, talagang ke
Oo. Oo, oo. Oo, oo. Di talagang random 'no? Talagang pang-photo bomber yung itsura niya talagang walang kaayos-ayos, ganun.
Oo, kaya parang feeling ko 'pag dun nga pag nagkita-kita kami talagang ang saya kasi puro kami sa GC palang maloko na kami eh, siguro sa at first, siguro medyo magkakailangan pa, pero dib kasi hindi alam nung iba naming workmates na mag mga close kami ganyan siyempre, di ba? May mga ganun eh, medyo mag-iilangan pa yan, pero feeling ko hindi, lalabas pa rin yung mga kulit namin kasi hindi naman kami ano eh, hindi naman ako katulad niyan. Yung pinapakita ko naman sa company hindi ako yung very tahimik nakikipagbiruan naman ako sa lahat. So, hindi siya magiging ilangan moments siguro pag nagkita kami more on excited kami na magkita-kita kasi first time ko talagang magkaroon ng mga officemates ulit na medyo madami. Oo.
Mm. Mm, mm. Mm, mm. Na friend, oo. Oo, oo. Alam mo nakakatuwa eh, good thing nga eh, di ba, na ah, kahit na alam mo yun, nasa iba't ibang parte kayo ng Pilipinas talaga yung, ah, utak niyo o yung pag-iisip niyo parang naging isa lalo na sa lahat ng bagay, di ba? Nakakatuwa kasi sobrang ah, ano nun eh, parang sobrang hirap magka makahanap ng ganon. I ito talaga nga sa lahat ng ah ah, ng tao or member sa GC yung talagang ah, close niyo or eh, minsan may may pagkakataon din talaga na may isa na parang alam mo yon, hindi belong sa inyo or ah, ah, mabilis mapikon, mabilis mainis o talagang lahat kayo talagang magkakam magkakasundo?
Oo.

Ayun, may mga friend do'n sa GC kasi 'yon ang kagandahan, kasi di ba, combination siya ng lalaki tsaka babae. So kunyari nagda-drama kaming dalawa nung friend ko na isang babae, <gasps> 'yong napapagaan nila, nagagawa nilang joke. Pero nakita ko 'yong sincerity no'ng grupo namin no'ng one time. Ah, kinausap 'yong isa naming kasamahan. Kasi parang dalawa si 'yong 'yong isa do'n na kasamahan namin sa GC, parang kinausap siya ng isa naming boss na nasa US <gasps> na tinatanong niya kung, 'yong isa daw ba naming kasama sa GC pa, eh, parang worth it pa daw ba 'yong posisyon niya or may nagagawa pa daw ba sa work, ganyan? Productive pa daw ba ganyan? So no'ng time na 'yon, nakita ko 'yong parang pagkaka-isa namin kasi nag-call pa kami sa Messenger habang nakalog-in kami. Tapos parang sinasabi nga niya na, "Ito 'yong mga bagay na tinanong sa 'kin. Pero ito 'yong sinagot ko na, ah, may nagagawa ka, productive ka, and helpful ka sa department kasi ganyan. Tapos sa ano ang ito na lang 'yong gawin mo din moving forward para hindi hindi ka ma-question." Alam mo 'yon parang sobrang saya kasi, ano, ah, hindi lang kami magaling sa mga kalokohan. Pero 'pag <gasps> may nangyayari ng s kailangan namin magseryoso. Talagang nagseseryoso kami. Pero alam mo 'yon, after namin 'yon mapag-usapan, puro kalokohan na naman 'yong nag-uusapan namin, na nadadaan namin siya sa mga pa-joke. Kaya parang <sniffs> natutuwa ako kasi ang sa tagal ko.
Oo, oo. Mm. Oo. Hmm, okey. Mm. Mm. Mm. Tama. Oo, oo. 'Di na din oo, nada-divert 'yong kaloko 'yong ano, 'yong isang emosyonal na bagay sa ano, 'no, kalokohan, 'no?
Oo. Oo, tsaka hindi tagal ko na rin kasi, di' ba, nga na walang gano'n or magkaroon man ako ng ka-close sa isang client, <gasps> more on ano, parang casual lang. Ngayon lang ako ulit nakakila nakatagpo ng mga tao na parang ka-jive ko. Tapos <gasps> at the same time, parang alam mo 'yon, para bang, <gasps> ah, nagkakatugma-tugma 'yong kasi 'di ba, may mga joke na hindi naaabot ng ibang tao. So kami, nagkakatugma-tugma 'yong mga jokes namin or <gasps> 'yong mga attitude namin. Magkakaiba man, pero at the same time, nagkakasundo kami talaga. Tsaka parating na rin nga sabi ko nga sa'yo, year year end namin, hindi naman kami nagkikita personally. Pero this time magkikita-kita nga kami sa year end from different ano kami, eh. May taga-Visayas oo, may taga-Visayas, may taga-Mindanao. First time namin magkita-kita ngayon. So nakakatuwa <gasps> kasi alam mo 'yon, nagkikita-kita kami sa Bora, 'di ba? Ayun.
Mm. Mm. Mm. Mm. First time ba 'yon, first time? Ah. Oo, oo. Galing. Ah, gano'n ba? Ah, midway la halos lahat.